Đúng rồi, chính xác luôn. Ừm, rồi, như vậy thì mình nghĩ tới một cái chuyện đó là cái sự sáng tạo trong cái ý kiến, thì thí dụ bạn đóng vai trò là một trưởng nhóm đi, thì bạn có một cái cách nào để mà, giống như kiểu, bạn kích thích cái sự sáng tạo để đưa ra được nhiều ý kiến hay của thành viên hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ là cái, ơ, môi trường an toàn nó rất là quan trọng, tức là cái người cái người trưởng nhóm đó họ có tạo ra được một cái, a, môi trường đủ an toàn để người ta chia sẻ mà người ta hông có cảm thấy là, ờ, bị phán xét hông? Người ta chia sẻ xong rồi người ta có cảm thấy là, ờ, bị phản kháng hông? Ờ, thì đó yếu tố đầu tiên
Ồ. Ồ. Ừm, ý bạn là cái môi trường mà nó thân thiện, đúng hông? Thân thiện để cảm thấy là hông có bị phản bác nè, rồi cảm thấy là, ờ, có một cái gì đó công bằng ai cũng có quyền lên tiếng, đúng hông?
Ờ. Ừm.